Oye, sí, cierto, ¿eh? No había pensado en eso, lo del peso y la esta no, no me había puesto a pensar. ¿Debería de ir con un nutriólogo entonces?
Correcto. Y el n mismo nutriólogo también te puede recomendar, eh, medios de comunicación informativos en donde se te enseña a hacer recetas más saludables y que también sean variadas. Y de ahí sales de ahí sales del aburrimiento que tienes con las mismas recetas, que no siempre son tan saludables.
Eso me eso me parece superbuena opción. De hecho, todo lo que me contaste, en especial lo del nutriólogo, creo que sería bueno ponerlo en práctica, porque desconozco mucho de todos los temas que me has contado el día de hoy. La verdad, estoy superagradecido y me sirvió mucho. Gracias.
Correcto. No, gracias por compartir. Y siempre hay que tener cuidado, siempre hay que informarse sobre todo, con todo lo que va para la boca. Gracias.

Y ese precio no es solamente el hecho de que inflame, sino que si lo haces con frecuencia es litera estás ex sobreexigiéndole a tu cuerpo por dentro que sea más fuerte, o sea, que tolere sustancias que tal vez no está preparado para tolerar.
Y sin darme cuenta.
Correcto. Y aparte también has mencionado que sobre sobre algunos alimentos también le echas salsa de tomate, ¿te referías a la ketchup, a la salsa de tomate artificial?
No, me refiero a es una salsa de tomate enlatada, em, pero no lleva picante. Esta es simplemente salsa de tomate y me gusta mucho la salsa de tomate porque le es un, es como un buen condimento y no sé tú qué opines co con con el tomate no creo que haya ningún problema, siempre y cuando no le
Ah. Okey. Es un buen condi correcto, es un buen condimento, evidentemente no tiene picante, pero si viene en una lata quiere decir que le echaron preservativos para que se conserve en la lata y además la lata bota mercurio, que es veneno para el cuerpo humano, veneno directo. Entonces ah, si si quieres seguir consumiendo la parte de la salsa de tomate, se recomienda que se compre, eh, me puede envasado en botellas de vidrio, obligatorio, porque la la lat
Sí. Ya veo. Okey, esto no sabía.
ta, claro, la lata fue hecha más que todo para comercialización, digamos, de emergencia. Después se popularizó como algo normal y se normalizó, pero por motivos industriales, no por motivos de salud. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y con la salsa de tomate, como la ketchup, hay que recordar que esa salsa de tomate trae azúcar. Azúcar generalmente de la de la de la peor calidad. Entonces, claro, muchas veces enriquece, pues la comida. Claro que hay eh, hay más variedad, eh, de de sabores, pero, ¿a qué costo? Porque te va dañando por dentro los órganos. Sí.
Entiendo. Guau. Eh. Sí. Demasiado, ¿no? Es verdad y yo lo utilizo demasiado.
No solamente tú, mucha gente utiliza la ketchup, pero nadie repara en leer justame porque eso es lo que está descrito en la tabla nutricional. Ahí dice las cantidades de de ingredientes que tiene y ahí dice bien clarito, azúcar.
Okey.